筋トレ結構なんか腕立てふつ、腕立て伏せとか、あの、あとプランクとかでやります。
うん、うん。 あ、素晴らしいですね。
はい。
プランク良いって言いますえ。<chuckles> うん。
言いますね、あれは結構きついですよ。<chuckles> 結構いますそれは。
んはい。いや、はいとか言って長いことやってないです、もう、もう、コアがコアマッスルが。ええ、いいですね、プランク。
いやいや。 うん、僕もちょっと僕ちょっとさぼ最近サボってるサボってますけど、その、うん、どっちも。
<laughs> いや、いいですね、それね。
はい。 そうですね。あ。
うん。あんまりなんか私こう、あの筋トレらしい筋トレに、こう、あまりこう、ん、なんていうかパッションも見出せないから。<chuckles> うん、だかなんか。うん、でもコアはやっぱり、ね、ま、どんな運動でも大事だし、やっぱりそこうん、鍛えるとぅべきだなと。
おお。 ほうほう。 はい。 うんうんうんうんうんうん。 ま、そうですね。コアはや はい、思いますね。でコアやったことはあの、あの動き体の動きが楽になりますね。断然。
うん。 ああ。ああ、そうですね。
はい。 うん。なんか余計な力使わなくていいので。
うん。
うん。余計、ま、うん、そう、余計な力に使わないくらいでいいというよりも、まあの単にあの、あの筋肉ついついて楽になってるってだけの話なんすけどね、それは。
はいはい。うんうんうんうん。<laughs>
はい。うん。例えばあのスクワットとかちょっとやってるやってみたりとかも最近してますね。
おお、いいですね、スクワット。つ辛 <chuckles> 辛い、もう。<chuckles>
はい。 <chuckles>
で、あどんどんできるようになったりしますか？しもう足足の筋力がなくて、すぐそういうの続かないんですけど。<chuckles>
そうですね、ちょ ああ、あの、いや、僕あの、ちょっと最近あの膝痛めてまして、あんまり、あんまりスクワットやっちゃダメなんですけれども、あのすはい、でも少しずつなんかちょっと治ってきてるので、ま、膝が治るってちょっとおかしいんですけども、あの、ま、ちょっと他のあのなんかあの尿酸値が高かって、それでなんか併発してて、なんか色々はい。それでちょっとあの尿酸値下げるの、を薬飲んで、それでなんか膝の方もなんかちょっと収まってきたみたいな感じで。
はいはい、ああ。 あら、そうですよね。 はい。 はい。 はい。 ああ。 はいはい。 おお。
なので、ちょっとずつまたあのスクワットとか、とか取り入れて、はい、復活して、で、うん、やっぱり最初はそんなできないですけど。やっぱり筋肉もう、全部落ちちゃったんで。
復活。おお。 はい。 はいはい。
はい、でもなんかちょっとずつなんか最初10回であの、え、なんだっけな、はし走らないけども、ん、手すり持ってじゅっかいみたいな感じで、それからま、ちょっとずつ増やしてって、15回、また、ええ、手すりなしでじゅっかいとか、で、そ、1日ずつ何か5回ぐらい増やして、ふえふうん、5回も増えたかな、なんか、うん。今、普通にあのできます。
はい。 はいはい。 はいはい。 はい。 はい。 おお。